Hm, ja, okay, interessant. Und w würdest du so was denn schon w wo wo würdest du bei so was schon anfangen? Würdest du grade auch sagen, dass man zum Beispiel schon über, ja, richtige Rec äh, über richtiges Recycling, oder auch vielleicht auch andere Sparmaßnahmen, wie zum Beispiel halt eben dieses, ja, mit der Dusche ‘n bisschen einsparen, schon relativ früh ansetzen kann? Vielleicht so was schon in in Schulen oder so was, äh, ja, beibringen und vermitteln kann?
Mhm. Ja, definitiv, umso früher, umso besser, würde ich das sagen, ja? Also, es schadet da nicht, dass dass man schon vielleicht im Kindergarten da spielerisch so ‘n bisschen an die Mülltrennung heranführt oder auch ja, an so alltägliche Dinge, ja, wie zum Beispiel, dass Autofahren jetzt nicht so so förderlich ist fürs Klima, ja. Oder dann vielleicht, ja, mehr zu Fuß geht, ja, dass die dass die Leute da einfach, ja, ihr Bewusstsein bisschen schärfen, ja, und das kann man eigentlich schon auch im im frühen Kindesalter schon schon meiner Meinung nach, gut gut fördern, ja.
Mhm. Mhm. Ja. Ah, okay, verstehe. Mhm.

Mhm. Okay, und du hast grade hast du mal erwähnt, dass du, ähm, auch durch die gelben Säcke in deiner Nachbarschaft schaust. Ist da ist das wirklich so? Wie kann ich mir das vorstellen?
Mhm. Ja, zum Beispiel wenn ich jetzt mit'm Hund Gassi gehe oder so, ne, dann dann läuft man halt mal an den gelben Säcken vorbei, und dann sch wirft man mal kurz 'n Blick rein, ja, und dann oder im Vorbeilaufen eben, weil sie ja so leicht transparent sind und dann sieht man halt, ja, was was so drin drin ist. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich den den Sack jetzt richtig aufmache und da wie so 'n Müllschnüffler drin rumschnüffle, sondern einfach im Vorbeigehen, ja.
Ja. Mhm. Ah, okay, verstehe. Ist das denn so, w l l wo wohnst du nicht in Deutschland?
Doch, ich wohne in Deutschland, ja.
Ach so, weil weil mich das grade 'n bisschen gewundert hat mit den mit den Säcken, die dann einfach so da rumstehen. Ah, weil s normalerweise sind die ja in Mülleimern drin, deswegen habe ich mich grad 'n bisschen gewundert.
Mhm, ne, die gelben Säcke bei uns beispielsweise, die sind da nicht im Mülleimer drin, sondern die werden einfach so auf offener Straße dann an bestimmten Tagen, ähm, ja, rausgestellt und dann werden die durch das durch die Müllabfuhr eben dann, ja, abgeholt. Da gibt's dann gewisse Tage, da werden dann die gelben Säcke ja, ist auch wieder unterschiedlich, denke ich, von Gemeinde zu Gemeinde. Bei euch jetzt beispielsweise, du kennst das jetzt wahrscheinlich gar nicht, ja, wie ich das grad beschreibe. Ja, deswegen, ist halt wieder Deutschland, ne? Da wird's wird immer alles unterschiedlich in der Regel dann gemacht von Gemeinde zu Gemeinde.
Ah, okay, interessant. Mhm. Na okay. Ne. Ja, genau. Okay, interessant, und wie ist das, wenn du jetzt zum Beispiel ja, d du gehst jetzt mal diese Hunderunde und siehst dann auch in so gelben Beuteln vielleicht irgendwas, was da nicht reingehört. Was sind so dann deine nächsten Schritte?
Mhm.